Ja, ja, das war Juk äh, äh
Gibt's das i und das gibt's immer noch, ja?
Ähm, ähm ja, also, das ist ja den ganzen Tag läuft das. Das ist sein eigener Sender, genau. Genau. Mhm.
Gibt's das noch? Ah ja, das ist wirklich ein Sender, der nur ah, oh Gott. Ja, da muss ich mal drauf schalten, keine Ahnung, ob ich so was habe. <chuckles> Okay. <chuckles>
Ja, gibt's überall, ähm, irgendwo ganz weit hinten, oder? Und den gibt's gibt's auch ganz viele von. Aber das ist auch teilweise wirklich also, wenn du so ich meine, wenn du von 'ner Party wiederkommst, ne, und du, hm, isst da so dein dein Säuferfrühstück, kennst du bestimmt, ne, wenn man so nach Hause kommt, dann hat man ja Schmacht und dann macht man QVC an, weil man ge das Gehirn kriegt sowieso nix mehr <laughs> auf die Kette halt und kann man da so richtig bei versacken. Das ist schön, ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. <chuckles> Ja, lustig. Okay. Ja, lustig, total gut. Also, tschüss.
Ja. <chuckles> Tschüss.

Das ist 'n ganz kleiner, also da wärst nicht satt von geworden. Also, das war wirklich so 'ne klitzeklei
Ah, ja. Ja, dann ist man lieber wieder La also schwimmen, ja.
Ja. Wahrscheinlich 'n kleiner Babyfisch oder so was und wenn dann da dieser dicker Widerhaken da drinsitzt, ne, in dieser Kehle von diesem Fisch und dann denke ich mir immer: „Das tut doch weh. Nein, nein.“ Der muss da wieder raus und so. Also, ich bin da bin da zu zimperlich. Ich mag das nicht, ne?
Ja. Aha. Ja. Ja, ja, ja, stimmt. Ist schon ja, irgendwie brutal so alles, ja. Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Ja, ja. Früher hat man ja sogar gesagt, dass Vegetarier können Fisch essen. Also, ich meine, ist ja heutzutage nicht mehr so, glaube ich, auf jeden Fall.
Total brutal, ja, finde ich auch. Ja. <clears throat> Ja. Ist das echt so? Ich dachte immer, f äh, Fisch ist okay für Vegetarier. Habe ich auch immer so gedacht, ja.
Ne, aber ich meine, ist doch auch 'n Tier. Ob 's ob 's Fleisch jetzt von von 'nem Säugetier ist oder von 'nem Fisch, ich meine
Na klar. Sicher, ne? Ah, ich glaube ich glaube, dass es eben diese Unterscheidung gar nicht von vegetarisch und so, sondern, äh, Unterscheidung von, ich esse kein Fleisch und Fisch ist ja nicht Fleisch. Irgendwie so? Boah, keine Ahnung. Ja.
Ja. Ja, aber <hiccups> ja, aber ich weiß nicht. Für mich ist es trotzdem irgendwie Fleisch. Also, ich meine, es ist halt 'n Tier. Ähm, ja. Na ja.
Ja. Ja, ja, da hast du recht, finde ich auch. Also, vom Grundgedanken klar, ist auch so. Weil, er hat ja auch gelebt, hat Kinder gekriegt und will da eigentlich rumschwimmen und nicht gegessen werden, denke ich mal.
Ja, ja, ja. <chuckles> Ja. Ja. Ja, klar und ja, okay. Ü über die Intelligenz weiß ich nicht, aber 'n Fisch ist hat doch auch bestimmt 'ne bestimmte Intelligenz, oder?
Ja. Mhm.